آه، يا نهار أبيض! ده فعلًا يعني بُصّي كان دايمًا ب أمّا بادخل السينما بافتكر موقف ما بيروحش من بالي أبدًا <chuckles> إن وأنا كنت كنت صغيّرة شوية وكنت دخلت مع بابا وكده السينما، المهم فإيه فعمّالة أقول له: "بابا أنا عايزة popcorn" المهم فيقول لي: "إيه؟" باقول له: "يا بابا عايزة popcorn" "أيوه يعني عايزة إيه؟" المهم <chuckles> ف حد يعني من اللي كان معانا من أخواتي فقال له قال له: "يا بابا هي عايزة فشار" المهم فراح جاي بابا قال لي: "يا بنتي اسمه مِفشّر" السينما كلّها وقعِت على نَفسها من الضحك. <laughs>
<laughs> إيه بقى؟ اهم. <giggles> أيوه. <giggles>
آه، فأنا ما بانساش الموقف ده لحد دلوقتي كل ما ادخل السينما لازم افتكر الموقف ده واقعُد اضحك.
فاللي هو أنتِ ت تخشّي م تس تخشّي السينما وتجيبي فشار، لازم تفتكري الموقف ده.
<chuckles> آه، بالضبط لازم أجيب فشار أصلًا. <chuckles>
حلو أوي، <clears throat> حلو أوي إن يبقى في عندِك ذكريات كده <laughs> آآ، حاجة جميلة يبقى عندِك ذكريات مرتبطة بحاجة أنتِ بتحبيها كده زي السينما. طيب قولي لي بقى خلّينا نتكلم على المنصّات شوية و و وNetflix وShahid و و وYango Play والحاجات اللي طالعة كلّها جديد دي، أنتِ شايفة إيه مميزاتها و وإيه عيوبها؟
بس ما باقولش popcorn بقى. <chuckles> بصراحة مميزاتها إن هي بقت بتسهّل شوية على الناس يعني إن هي مش مضطرة إنّها تنزل ولا تروح ولا تصرف ولا الكلام ده كله، آآ مع إن هُم بيدفعوا اشتراك برضه في المنصّات يعني. بس أنا باشوف إن هي آآ، آآ شوية حلوة عشان طبعًا آآ ال الناس يعني ممكن ال اللي مشغول واللي م بييجي متأخر من شُغله ومش عارف إيه، فال طبعًا الناس برضه عايزة تحس بجو أُسري أ يعني لوحدهم كده يعني، ما إحنا برضه مثلًا كأُسرة ساعات بن بنحب نشوف Netflix وإحنا قاعدين كده في البيت آآ، مشغّلين مثلًا في الشتا كده جايب آه جايبين بطاطين
إمم. أيوه. اهم. أيوه. تتجمّعوا مع بعض، آه بتاكلوا ت اهم.
أ كده يعني، ف ده باشوف ميزِتها كده إنه آآ يعني بتسهّل على العائلات شوية، بس بقى أكبر عيب ليها بصراحة إن هي خلِّتنا نهمل السينما وقيمة الت السينما بصراحة جدًا يعني.
آه. آه، آه، أنتِ قصدِك علشان في أفلام كتير أوي المنصّات دي بتشتريها وبتعرضها وهي أصلًا بتبقى لسه في السينما أو لسه بتبقى يعني في فيلم ممكن يبقى في السينما ويبقى على المنصّة في نفس الوقت. فأنتِ قصدِك ده خلّى م آه خلّى ال الناس ما بقِتش تخرج أكتر، ما بقِتش تروح السينما أكتر.
آه. بالضبط. آه.